Eski bir hobini yeniden keşfetmeye nasıl başladın? Senin hikâyen nedir?
Ya, aslında, böyle, eski bir hobim benim yıllardır artık hayatıma entegre olmuş bir hobiydi. Böyle, bir arkadaşlarımın beni, böyle, düşününce akıllarına gelen ilk hobimdi o. O da zaten dövüş sporları. Ben kick boks, muay thai yapıyordum o süreçlerde ve böyle bayağı 8-9 yıl kadar yaptım. Böyle li lise yıllarıma geri dönüp baksak herhâlde lisedeki herkesin beni, böyle, okulun, eee, spor, işte, eee, beden eğitimi hocasıyla en iyi yakın böyle arkadaş olan arkadaş gibi olan o kişi bendim. Eee, ve böyle beni eşleştirdikleri bir, eee, hobim vardı. Ta ki sakatlanıncaya kadar tabii. Sonrasında, işte, böyle bir süreç bırakma süreci falan.
Hı hı. A! Anladım. <chuckles> Hı hı. Anladım. Hı hı. Anladım. Ya, bazen, hani, çocukken yaptığın bir şey aslında yıllarca aklının köşesinde bekliyor. Hani, bir gün o hobiyle ilgili bir görüntü, bir ses ya da bir koku ya da, hani, onu izlemen de o duyguyu yeniden canlandırabiliyor ve fark edersin ki o an i o ilgiyi aslında hiç kaybetmemişsin. Şimdi hayat bazen aslında, eee, insanın da, hani, önceliklerini değiştiriyor, hobiler de o sessizce geride kalıyor. O uzaklık, o tutku aslında derinleşiyor insanın içinde. Yıllar sonra da, hani, eline aynı şeyi aldığında veya o sporu yaptığın zaman farklı biri olduğunu fark edebiliyorsun. Sence o ara seni nasıl değiştirdi? O hobiye bakışın aynı kaldı mı, değişti mi?
Evet. <chuckles> Aynen Hı hı. Aynen. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya şöyle aslında: Ben bu dövüş sporları hobisine ilk başladığımda tek başına başlayan ve direten de bir insan olarak başladım. Çünkü, eee, babam mesela yapmamı hiç istemiyordu. İşte, ya, işte, "Kız çocuğu dövüş sporlarıyla uğraşır mı!" gibi böyle, eee, ilkel bir düşüncesi vardı bana göre ama sonrasında tabii, çok gurur duyduğu, böyle, bir duruma büründü bu. Eee, ama, eee, mesela ben o spora başladım. Sonrasında kardeşim de başladı ve mesela, eee, ben sakatlandığım için bırakmak zorunda kaldığım durumda, eee, dan kaynaklı hani, ben devam edemedim ama kardeşim devam etti benden sonra ve şu an mesela kendisi antrenör. O yüzden aslında, eee, benim bu, o, eski hobimi yeniden keşfetmeye başlama hikâyemde birazcık kardeşimin de rolü var, diyebilirim.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Hıı. Ne güzel. <chuckles> Anladım, şimdi o bir ara verdin ve, hani, uzun bir aradan sonra o ilk teması yaşamak şimdi bambaşka bir şey olabiliyor. Vücut şaşırıyor ama ruh belki sevindi. Sanki, hani, "Yeniden buradayım." demenin bir yolu gibiydi mi? Hani, o ilk, eee, ne denir ona, sparing mi denir o ona, hani, hee, o anı hatırlıyor musun nasıl bir duyguydu?
Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Yani, o b ilk, böyle, eee, duygum şöyleydi. Eee, ben, eee, z omzum çıktığı için bırakmak zorunda kalmıştım ve, eee, ben bıraktığımda 19 yaşında falandım. Eee, öyle olunca <sniffs> hayatımın, böyle, eee, çok b büyük bir evresinde yaptığım bir spor olduğundan ilk geri döndüğümde çok, böyle, mutlu hissettim. O da şöyle oldu aslında ben geri dönmeye çok cesaret edemiyordum. Hatta cesaret edemediğim için, eee, alan değiştirmeye farklı bir hobi farklı bir spor yapmaya başlamıştım ki o da, eee, işte, fitness, vücut geliştirmeye ben, eee, geçiş yapmıştım. Eee, ve sonrasında, eee, o hobime ge tekrar, böyle, keşfetmeye başladığım süreçte ben, eee, böyle, aradan 6-7 yıl geçtikten sonra ben tekrar başlamaya çalıştığım bir süreçti ve ilk başta, böyle, çok mutlu hissettim. Aslında o kas hafızasının hâlâ olmasından kaynaklı ve birçok şeyi unutmamamdan kaynaklı ama, eee, dayanıklığımın azalması beni çok üzdü. <chuckles>
Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. <chuckles> <chuckles> <smacks lips> Anladım. Peki dövüş sporu, hani, sonuçta disiplinle bedenleşmiş bir hâldir aslında. Hani, erken kalkmak, o nefes kontrolü, yani, terin bile ritmini tutmak, onu tanımak, hani, bu tekrarlar, hani, insanın zihninde aslında bir terbiye ediyor gibi bir şey oluyor. Sen, hani, o yeniden o düzene girmek sana zor geldi mi yoksa özlettiği özlediğini hissettin mi?
Evet. Tabii. Hı hı. Doğru. Ya, aslında, eee, çok zordu. Zaten, eee, zor olduğu için, eee, bu süreci, eee, şu an hâlâ sürdüremiyorum. Eee, hani, tekrar, böyle, o hü bü hobimi tekrar bir keşfettim ama keşfetmemle kaldı. Sadece o benim Türkiye anıl anılarımla sınırlı kaldı, diyebilirim yani. Eee, çünkü, eee, o süreçte, evet, çok güzeldi. E, kardeşimin antrenör olması çok büyük bir avantajdı. Çünkü beni bire bir çalıştırabilecek biri vardı. Yani, öncesinde benim böyle bir imkânım yoktu. <chuckles> Yani, salonda, eee, neler yaşadığımı bir ben biliyorum ama, ııı, yani, bu süreçte mesela, eee, ilk döndüğümde çok iyi hissettim. Antrenmanlardan sonra çok mutlu hissediyordum ama içten içe böyle bir his vardı. Eee, benim, böyle, kalbimi kıran bir histi. Çünkü o eski dayanıklılığımın olması, beni çok olmaması beni çok kırmıştı. Yani, evet antrenmanlarda, eee, sürdürebiliyordum ama yani o 1 saatin sonunda ya, ben gerçekten yoruluyordum ve o kondisyonumun gittiğini fark ettim. Normalde ben, eee, ot lisanslı sporcu olduğum dönemlerde 1 saat antrenman yapıyordum. Maçlara hazırlandığımız süreçlerde, eee, 1 saat daha antrenmana giriyorduk. Ya, ben 2 saat nasıl antrenman yapıyormuşum ve hâlâ enerjim vardı mesela. O kondisyonun düştüğünü görmek açıkçası beni biraz üzdü, kırdı.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet. <chuckles> Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> E, peki ağrının ağrılar sana ne hatırlattı? Hani, kas ağrısı, hani, böyle, hatıra gibi aslında, eskiden nasıl hissettiğini hatırlatır ya. Hani, o sızının içinde bir canlılık, o bir aidiyet gibi mi denir ona, hani? Çünkü, hani, o acı ilerlemeni gösteriyor sana biz m biz bir bakıma. Hani, yeniden başladığında en çok hangisi özlediğini fark ettin.
Evet. Hı hı. Tabii. Ya, aslında şöyle: Ben bir kas ağrısı yaşamadım o süreçlerde. Çünkü hâlihazırda spor yaptığım için öyle bir hamlık yaşamamıştım ama, eee, b bayağı nefesim kesiliyordu artık. Yani, o 1 saatin sonunda ya da, eee, bir mola verdiğimizde ya, ben, böyle, nefes nefese kalmışım ki mesela ben asla böyle olacağımı düşünmemiştim bile. Çünkü antrenman yapıyorum, eee, vücut geliştirme yapıyorum, mesela ağırlık kaldırıyorum ve, hani, eee, hâlihazırda o dövüş sporlarından kaynaklı bir kas kütlesine sahip olduğum için, eee, ağır da çalışan bir insandım ama, yani, dönüp baktığında hiç aynı şeyler değilmiş. Ya, ben hantallaşmışım gibi hissettim aslında. Hani, her ne kadar spor yapıyor olsam dahi o, böyle, hantallaşmış hissi, ııı, sabit kaldı. Çünkü ben sabit çalışıyormuşum. Ağırlıklarla çalışıyordum ben, hareketlerle değil.
Hı hı. <chuckles> Hımm. Evet. Doğru. Hı hı. Anladım. Evet, o yüzden de, hani, hamlık oldu biraz diyorsun çünkü hani b evet, hani, sonuçta dövüş sporu birazcık daha hareket isteyen bir spor. Peki o, hani, eee, eskiden gittiğin yeri hatırlıyorsun, şimdi yeni yere gidiyorsun büyük ihtimal. O belki, eee, hani, farklı yüzler görüyorsun, o ortamın enerjisi belki tanıdık geliyor sana, eee, eski gittiğin yerden ama bu defa sen farklısın, hani, daha bilinçli, daha farkında ama, hani, yer yine aynı, eee, akan ter yine aynı, yine aynı hikâyeler. Hani, yeni ortamda kendini nasıl konumlandırdın? Hemen adapte olabildin mi?
Hı hı. Kesinlikle. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya zaten adapte olabilmem hiç zor olmadı, eee, kardeşimden kaynaklı çünkü aslında, eee, kardeşimin hâlihazırda çalıştığı spor salonunda gittim ve ya zaten, eee, ben mesela her Türkiye'ye gittiğimde orada antrenman yapmaya gidiyordum ama, eee, fitness antrenmanı yapmaya gidiyordum. Sonrasında aslında kardemi kardeşimin böyle biraz ısrarlarından kaynaklı. Ya, abla hadi. Hadi başla, hadi gel, bir deneyelim. Ya, gel, sana bir antrenman yaptırayım ve ben hep çekindim. Çünkü, eee, şeyden çok korkuyordum, şimdi evet kardeşimle yapmaya başlarsam ve, eee, çok özlediğimi fark edersem ne olurdu acaba? Ya çünkü çok özlediğimi fark edersem, eee, belki Türkiye'den geri olduğum ülkeye geldiğimde, eee, bire bir antrenör bulmakta zorlanır mıyım, belki bütçem ona el verir mi gibi böyle çekincelerim vardı ama aslında kardeşimin ısrarlarına da birazcık böyle artık, eee, kulak vermek zorunda kaldım gibi bir şey oldu ve öyle başladım. Ama, eee, yani sonrasında o üzüntüm devam etti ve aslında sürdüremeyeceğimi de anladım. Çünkü şu an mesela sürdüremem bu hayat koşuşturmacasıyla. Hı hı.
Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Olabilir, doğru. <chuckles> <chuckles> Hı. Anladım. Peki disiplinden bahsettik. Şimdi disiplinin dönüştürdüğü bir zihin var ortada. Fiziksel çaba kadar o zihinsel odak da aslında işin merkezinde oluyor, bir yumruğu atmak kadar atmamak da bir karar sonuçta. Şimdi bu denge insanın sabrını yeniden şekillendiriyor. Zihinsel olarak hani bu süreçte ne değişti sence sende?
Evet. Elbette. Hı hı. Evet. Ya aslında şöyle, eee, özellikle bence dövüş sporları yapmış olmam benim, eee, zihinsel o dayanıklılığımı, eee, çok arttırdığını fark ediyorum ben. Çünkü, eee, ben buraya mesela, eee, yurt dışına taşındım ve bu yurt dışına taşınma sürecinde, eee, benimle birlikte aynı çevrede olan, aynı koşullarla taşındığım etrafımda arkadaşlarım da var ve onların ne kadar zorlandığını gördü g görüyorum. Mesela, eee, o zorlanmadan kaynaklı, eee, farklı farklı böyle düşünce yapılarına evriliyorlar ya da böyle, eee, farklı alışkanlıklar edinmeye başlıyorlar ama bende hiç öyle bir şey olmadı. Ben böyle hiç böyle bir şeye evrilmedim ve aslında, eee, kendimi mesela, eee, benimle aynı durumda olan arkadaşlarımla kıyasladığımda, dövüş sporlarının aslında ne kadar etkili olduğunu ve bende ne kadar zihinsel bir dayanıklılık sağladığını, o disiplin sayesinde sağladığını fark ediyorum ben. Hı hı.
Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Hı hı, nefesten de bahsettik aslında. Bir nö bir dövüşte sonuçta nefesini kaybedersen o kontrolü kaybedebiliyorsun. Hani nefes o yüzden, eee, sakinlikle biraz da bağlantılı gibi. Her nefes aslında bir karar, bir denge anı, eee, o belki bunları söylerken sen o anı yaşıyorsun. Eee, nefesini şimdi kontrol etmeyi yeniden, yeniden öğrenmek sana ne hissettirdi?
Evet. Doğru. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Ya aslında şöyle, ben mesela antrenmanlarda çok daha dikkatli olmaya başladım. Özellikle, evet dövüş sporları yapmıyorum, eee, şu an ama, eee, fitness yaparken dahi, eee, çok daha dikkatli olmaya başladığımı fark ettim. Nefesime daha çok odaklanıyorum. Hatta o kondisyonumu geri kazanmak için dahi ben böyle çok f farklı, eee, antrenman şekillerine yönelmeye başladım. Evet, yine ağırlık çalışıyorum ama mesela kardiyolarımda değişime evrildim.
Hı hı. <chuckles> Hı. Evet, eee, peki şimdi o süre zarfında, sonraki süre zarfında da illa hani böyle birileriyle, eee, al ver yaptın mı denir artık. Şimdi her düşüş aslında da hani bir geri dönüşün habercisi de olabilir o dönemde. Sporun doğasında var sonuçta, yenmek, yenilmek ama oradan hani kalkmayı da öğretir insana dövüş sporları. O yüzden hani kaybetmek bile kazanç olabiliyor. Sen de hani yeniden döndüğünde en zorlandığın an dediğin bir an var mı? Bunu nasıl, eee, hızlıca atlattın?
Evet. Hı hı. Evet. Elbette. Hı hı. Ya, aslında, ııı, atlatamadım. <chuckles> Çünkü şöyle, ya, benim için, ııı, o dövüş sporlarına tekrar geri dönmekte, ııı, zorlandığım bir süreç dediğim gibi o kondisyonun eksikliğiydi. Ve aslında biraz bunu kendime konduramamamdı. Çünkü aslında biraz kendimden de daha fazlasını, aşırısını bekleyip, aslında ımm, yanlış bir bekleyiş içerisine de girmişim gibi hissediyordum ama, eee, bu düşünceme de sebep olan şey, ya, ben hâlihazırda zaten spor yapıyorum, kesinlikle kondisyonumu o kadar kaybetmemişimdir gibi bir yaklaşımda, ııı, bulunuyordum ama çok yanlış bir yaklaşımmış. Mesela beni en çok hayal kırıklığına uğratan yaklaşımım da bu oldu. Çünkü, eee, evet ortada bir 8-9 yıllık bir emek var, o dövüş sporları ve, hani, lisanslı olarak yapmak gerçekten bunu hobi olarak yapmaktan çok daha farklı bir durum. Öyle de olunca aslında ben, eee, sanki o bıraktığım anda kendimi bulmayı beklemişim gibi bir hayal kırıklığı yaşattırdım kendime ama o kadar emek vermek, bu sporla büyümekten kaynaklı da böyle bir hissim vardı ama, eee, artık bunu da aştım gibi düşünüyorum kendi çapımda.
<chuckles> Evet. Hıı. Hı hı. Doğru. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. <chuckles> Ne güzel. Hani, onu düşünüyorsan bu da, hani, bir gösterge. bir şey diyeceğim. Şimdi dövüş sporları, ııı, hani, yaptığın dövüş itibari spor itibarı ile <tsk> bireysel bir spor, eee, takım sporu değil. Şimdi ringde, hani, o kısa sessizlik, kalbinle zihin arasında aslında kalıyorsun, orada yalnızsın, tamamen farkındasın da bunun. Iıı, tabii arkada, hani, seni destekleyen biri var ama o sonuçta o alan içerisinde yalnız kalıyorsun karşındaki rakibin haricinde. O sessizlik, hani, bazen her şeyden daha yüksek konuşuyor, bu iç ses de olabilir. Hani, o anda neler düşünüyorsun, hatırlıyor musun hiç?
Evet. Elbette. Doğru. Hı hı. Evet. <chuckles> Hiç unutmuyorum, yani, böyle, hep şey oluyorum, hani, bu bunda başarılı olmalıyım ve, böyle, bir yerim kanamasın diye çok uğraşıyordum. Hani, özellikle, hani, böyle, yaralanmamaya, sakatlanmamaya çok özen gösterdiğimi hatırlıyorum ve genelde mentalitemi bu şekilde koruyordum. Yani, hani, ne yapabilirim, ne edebilirim he ve, eee, çünkü şey, böyle, hatırlıyorum, bir maçımızda sadece, eee, benim değil, kardeşimin, eee, burnu kanamıştı ve, böyle, eee, annemin ağladığını hatırlıyorum. O havluyu böyle kanlı gördüğü zaman ve, hani, böyle, eee, ondan sonraki o, böyle, kardeşimin bir de ilk maçında böyle bir durum yaşamıştık biz. Eee, sonrasında annemin o, aaa, gözyaşını gördükten sonra sonraki maçlarımın hepsinde öyle garip bir mentalite oluştu bende ve, böyle, hani, şey fark ediyorum, b böyle, hep çok fazla, ııı, suratımı koruduğumu fark ediyorum. Çünkü vücudumdaki mesela morluklar bir şekilde geçiyordu ama bir yerim kanamasın diye çok özen gösterdiğimi ve hep böyle o mentalite ile maçlara çıktığımı hatırlıyorum. Çünkü hiç unutamıyorum, böyle, annem evet bir yandan çok, ııı, gururlanıyordu bizim bu sporu yapmamızdan ama bir yandan da çok, ııı, böyle, çekinceleri vardı, hani, anne yüreği mi denir artık buna ne denir bilmiyorum ama, eee, yani, hiçbir maçımıza da o yüzden izlemeye gelemedi ve, böyle, o yüzden ben hep bunu düşünüyordum diye hatırlıyorum.
<chuckles> Evet. Hı hı. Ha ha. Hımm. Evet. <giggles> Hı hı. Evet. <chuckles> Olabilir tabii. Hımm. Anladım, yani annen yüzünden biraz da savunmana yatırım yaptın diyebilir miyiz?
<chuckles> Evet, evet, kesinlikle.
Anladım. Dövüş sporları şimdi sadece o salonda da kalmıyor, dışarıya da taşıyor, hani, kendine söz vermek, s hani, dışarıda sakin kalmak aslında sınır çizmeyi öğretiyor. Hani, bir tür yaşam biçimi gibi bir şey oluyor aslında o dövüş sporu. Şimdi sen bu dönüşümün hayatının diğer alanlarına yansıdığını, ııı, gördün mü?
Tabii. Hı hı. Öyle. T tabii ki. Tabii ki. Ben çok sabırlı bir insanım ve, eee, karşımdaki, böyle, ne yaparsa yapsın beni tetikleyemez kolay kolay. Hani, gerçekten çok aykırı bir şey olması lazım ve, eee, bana zarar verecek olması lazım karşımdaki kişinin beni tetiklemesi için. Çünkü hiçbir, böyle, lisanslı sporcu asla böyle sokakta aykırı bir şey yapmaya, ııı, yeltenmez ve aslında hocalarımızın da bize, böyle, ilk öğrettiği şey, eee, sokakta nasıl sakin kalabilmek ve biri size yaklaşırsa ne olursa olsun o sakinliği koruyabilmekten geçiyordu.
Hı hı. Hıı. Ne güzel. Evet. Hı hı. Ne güzel. Bu arada yaptığımız sohbet gerçekten çok keyifliydi, çok keyif aldım, çok teşekkür ederim güzel sohbetin için.
Evet. Benim için de. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.